Beh, no, no, mi sento proprio a disagio perché, uhm, perché comunque, ehm, non me la sento di dirgli: "No, guardate che per me non cioè non è così come come come ve la vivete voi e non vorrei, no, non vorrei assolut", cioè è una cosa che voglio tenere nascosto, uhm, perché mi mette a disagio e quindi cioè quei giorni che passo lì stringo i denti e, uhm, cerco in tutti i modi di accettare il loro modo di vedere la cosa. Poi abbiam parlato solo di religione, però in realtà anche, uhm, per dire il, uhm, il fatto che abbiamo solo un, mh, un figlio ehm per loro è assurdo. "Eh, ma se ma ma vi state lasciando?" "No, non ci stiamo lasciando, solo che cioè, ehm, fac facciam già fatica <scoffs> con uno." "Eh no dovete, se vi amate dovete farne 4, 5, 6", cioè, ehm, quindi è s proprio su tante cose, no, ti danno comunque delle risposte un pochino spiazzanti. E
Ah, ma perché per loro è abitudine, diciamo, avere così tanti figli? Cioè non esiste l'opzione di volerne solo uno?